Sì, cioè non ci ci saremmo visti solo i i weekend, ehm, con lui che lavora anche il sabato, quindi, u si da solo la domenica cioè, sarei tornata nella mia casa per un giorno alla settimana, non l'avrei probabilmente neanche sentita casa mia, perché
Okay. Eh, beh, sarebbe stato uno sbattimento, magari, anche proprio a livello fisico, sai, mentale, lo stress, la stanchezza del viaggio, quindi, magari, col senno di poi, è stato meglio, ehm, rinunciare ad un benessere economico, comunque, per avere un benessere f mentale.
Sì. Sì. Mh. Sì, sì, assolutamente, non era non era fattibile cioè, mhmm, se me lo avessero proposto, magari, adesso, avrei, magari, anche accettato, no, ho la vita un po' più stabile, ehm, sono anni che convivo nella mia casa, adesso è casa mia, però, mhmm
N okay. Sì, l'hai vissuta, insomma, quindi un distacco potresti, magari, sopportarlo.
Sì, sì, probabilmente sì, comunque adesso sono più stabile, no, cioè, riesco a a sentire la casa come mia, ehm, ho ho finito anche di ristrutturarla, non avrei visto neanche la ristrutturazione della mia casa, non avrei scelto probabilmente i mobili <chuckles> Cioè, non avrei sarei probabilmente rientrata in questa casa e non l'avrei neanche sentita mia, no, ehm, quindi Sì. Esatto, quindi sono sono felice della scelta della scelta che ho fatto. Non non me ne pento perché il lavoro okay, ma la vita privata deve essere sempre più importante, ecco.
Okay. Eh, beh, quello penso sia un passo fondamentale a cui devi assistere però. <chuckles> <inhales> Oka Saresti stata un po' un'estranea, tra le tue mura, okay. Assolutamente. Quindi, mhmm, a possiam dire che tu adesso hai raggiunto, appunto, il tuo equilibrio. E se questa offerta ti venisse rifatta oggi, ehm, saresti più propensa, quindi, ad accettarla.
Sì.

Allora, ehm, st-sto affrontando questa fase di detox dalle mail dell'ufficio, ehm, nel senso che c'è stato sì! Perseguitanti direi, ehm, nel senso che, mhmm, uhm, quando ho iniziato a lavorare mi avevano offerto il telefono aziendale e io l'avevo rifiutato. Ehm, pessima scelta di vita. Ehm, adesso l'ho richiesto io perché comunque mi rendo conto che un solo telefono personale aziendale insieme è un incubo, ehm, nel senso che, ehm, le chiamate, le mail ti arrivano a prescindere dall'orario, no? Quindi
Okay, perché sono asfissianti? Okay. Okay. Esatto, mentre su quello aziendale lo spegni e poi, <chuckles> chissene, ci vediam domani mattina.
Esatto, ho scoperto <chuckles> esatto, ho scoperto la magia di poter spegnere il telefono alle 18 e annullare tutto. Quindi sì, diciamo che era era molto stressante questa cosa, perché poi magari, cioè stai facendo tutt'altro e ti arriva la mail, comunque leggi magari l'anteprima e dici: "Ah, però, leggiamola." Poi magari ti arriva quella legnata alle 9 e mezza di sera che non puoi risolvere e e quindi poi ci pensi esatto, ci pensi tutta la notte, arrivi al mattino dopo che sei esplosa, ma devi comunque lavorare, dici: "Oddio!" Quindi, sì, ehm, ho esatto, ho deciso di di adottare il telefono aziendale, che ce l'avevano tutti in realtà, io ero una delle poche che l'aveva rifiutato, ehm, e quindi ho deciso di proprio di utilizzare questo strumento per ap mhmm, gestire appunto, evitare anche di avere quello stress continuo di: "Oddio mi è arrivata una mail, devo rispondere, se non rispondo..." Poi
Esatto. Eh, la diventa dura. <chuckles> Adesso come farò? Okay. Eh lo lo utilizzi un po' come un mezzo di difesa, insomma.
Sì, sì, anche perché nel senso se ti arriva una mail alle 8 e mezza di sera si può anche non rispondere, cioè non salvo vite, questo è il mio mantra quindi <laughs>
Esatto quello quello poi è il è il duro bilanciamento del: "Rispondo non rispondo, ma se non rispondo magari poi mi fanno un torto e potrebbe essere la chiamata che mi cambia la vita." Quindi, mhmm, <tsk> è abb è abbastanza abbastanza abbastanza importante. Ti faccio un'ultimissima domanda, ma che penso però calzi al pennello per quest'ultimo per quest'ultima parte di conversazione che abbiamo affrontato: "Come capisci quando stai superando il limite?"
Mh-mh. Esatto. Esatto. Sì, sì, esatto. Mh-mh. Sì.